อืม อยากจะถามจังเลยค่ะว่า ในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยนะคะ มีช่วงไหนไหมคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ย รู้สึกว่า อืม ฉันโตขึ้นนะ แล้วก็โตขึ้นมากที่สุดเลยเนี่ยค่ะ แบบว่าอยาก ช่วยเล่าช่วงเวลานั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ อา ค่ะ โอ้ ได้เลยค่ะ แล้วก็ยินดีมาก ๆ เพราะว่าเพิ่งผ่านมาแบบสด ๆ ร้อน ๆ ที่รู้สึกว่า ตัวเองโตขึ้นมาก ๆ อะค่ะ <chuckles> คือการที่แบบมี เป็นคุณแม่คนนี่แหละค่ะ คือการได้มีโอกาสได้มีลูกสาว ใช่ค่ะ 2 ขวบค่ะ <giggles>
อืม ยังไงคะ สดร้อน ๆ แค่ไหนเอ่ย? อือ เป็นคุณแม่เหรอคะ เดี๋ยวโทษนะคะ คุณลูกนี่อายุเท่าไรเหรอคะ? อา งั้นแสดงว่ายังสด ๆ ร้อน ๆ อยู่เลย อ่า ไหนเล่าให้ฟังสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ ทำไมถึงรู้สึกว่า เอ่อ ตัวเองโตขึ้นหลังจากที่มีลูกแล้วอะ?
ใช่เลยค่ะ ค่ะ อา ต้องเล่าย้อนก่อนนะคะว่า ตอนที่ช่วงวัยรุ่นเลือดร้อนเลยใช้คำนี้แล้วกัน ช่วงมหาลัยอะค่ะ เรา <giggles> คือเรารู้สึกว่าเราอะโตขึ้นมาจาก อ่า การเป็นมัธยมแล้ว แต่ว่ายังมีความที่ แต่ก่อนอะค่ะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมาก ๆ แล้วก็อารมณ์โผงผางอะค่ะ เปิดเป็นตัวบวก ใช้คำนี้ เป็นแบบ ค่ะ
อือฮึ กูวัยรุ่นเลือดร้อน เหรอคะ? มันเป็นยังไง เอ่ย วัยรุ่นเลือดร้อน? <chuckles> อื้อฮือ เหรอคะ? อืม อ๋อ คืออารมณ์เผิงผางเป็นตัวบวก หมายถึงว่าเวลามีปัญหาอะไร คือเป็นตัวนำเลยใช่ไหมคะ? แบบถามเลย แล้วก็แบบว่าเริ่มเรื่องเลย อย่างงี้เลยใช่ไหมคะ? เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะสมัยเป็นสาว? อา โอเค ๆ
บวกไว้ก่อน <chuckles> ใช่ค่ะ มาก ๆ เลยค่ะ ก็คือแบบเหมือน อ่า ก็ซ่าที่สุดในกลุ่มอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้กลัวอะไร อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้ชีวิตแบบโลดโผน ใช้ คำ นี้ดีกว่าว่าโลดโผนมาก ๆ มาตอนมหาลัยอะค่ะ
อา อือฮึ อืม ยังไงคะ โลดโผน แบบขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่ง หรือยังไงเอ่ย? <chuckles>
อา คือเป็นมาหมดแล้วค่ะ ซิ่งเนี่ยก็ซิ่งค่ะ แต่ว่าตอนที่มหาลัยเนี่ยใช้รถยนต์ โชคดีหน่อย แต่ว่าขับรถเร็วมาก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เที่ยว เที่ยวหนัก เที่ยวเก่งสุด ๆ ค่ะ เที่ยวกลางคืนนะคะ ไม่ หมายถึงไม่ ไม่ได้เที่ยวทั่วไป
อืม อะฮะ อ๋อ อืม เที่ยวหนัก เที่ยวเก่ง นี่คือแบบว่าดื่มด้วยไหมคะ? แบบว่า เออ ขาดื่มด้วยหรือเปล่า? ขาปาร์ตี อย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคะ?

เหมือนเป็นไฟลต์บังคับเนาะ เออ เหมือนแบบว่า อะไรน่ะ ความรักหรือว่าความรับผิดชอบเนาะ เหมือนมันสามารถบังคับเรากลาย ๆ ให้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนคนหนึ่งในเวอร์ชันที่แบบ เออ ต้องดีสำหรับคนอีกคนหนึ่ง ใช่ไหมคะ เพราะว่าเรามีคนที่แบบว่าต้องดูแล อย่างงี้เนาะ อ๋อ โอเคค่ะ แล้วเหมือนคุณแม่น่ะเหมือน ซ เหมือนซูเปอร์แมนเลยนะ ถ้าฟัง ฟังแบบเนี้ย เออ ทำได้ทุกอย่าง งี้หรือเปล่าคะ? เออ
ค่ะ เป็น ไฟลต์บังคับ ค่ะ อา ใช่ค่ะ ใช่เลย ค่ะ <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันค่ะ พอมีลูกก็ โอ้โฮ โตขึ้นจริง ๆ เพราะว่าเวลาการมาพูด อันนี้เห็นได้ชัดเวลาแบบพูดกับคุณยายค่ะ คุณยายจะชอบหลุดพูดว่า "เออ ตั้งแต่มีลูกเนี่ยรู้สึกว่า เธอโตขึ้นมาก ๆ แล้วก็ความคิดความอ่าน เป็นผู้ใหญ่" <chuckles>
อืม ๆ อือฮึ อือ ๆ ค่ะ ยังไง? อ๋อ เออ เนี่ยกำลังจะ ถาม พอดีเลยค่ะว่า เออ พอคนรอบข้างเนี่ยเขา เขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเราไหม? หรือเขาว่า พูดอะไรบ้างไหมคะ? เออ อย่าง สงสัยอยู่เหมือนกันเลยค่ะเนี่ย อืม
ค่ะ ค่ะ เอา เอาที่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมาก ๆ ก็คืองกขึ้น มีการวางแผนเรื่องเงิน <chuckles> ใช่ <chuckles>
อืม อะฮะ อะ ฮะ? งกขึ้น <chuckles> อ๋อ คงไม่เรียกว่า งกมั้ง คือแบบ แบบวางแผนเรื่องเงินแล้วก็ประหยัด แล้วก็ เอ่อ มองการณ์ไกลมากขึ้น ใช่ไหมคะ? เออ อืม
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มัน มันโตขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ เพราะตอนเด็ก ๆ ก็คือหามาก็ใช้ไป มีเก็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่อันนี้คืองกจริง ๆ ก็คืออยากเก็บทุกอย่างทุกเม็ดให้ลูก วางแผน อะไรงี้ ค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อืม ทุกบาท ทุกสตางค์ เออ อ๋อ เออ ๆ ๆ แล้ว พะ พอไปเที่ยวแบบว่า ช เพื่อน ๆ ชวนไปเที่ยวแบบเนี้ยล่ะคะ พอ ไปไหมคะ? หรือว่ายังไง? หรือเพื่อนบอก "อะไรนี่ไม่ยอมไปเลย" หรือเปล่า? หรือยังไง?
ค่ะ อา

ที่สุดค่ะ อะไรก็มาเลย ก็คือเข้าใจว่า ตัวเองแบบคอแข็งแบบว่า เออ แบบ <laughs> ค่ะ แล้วพอแบบก้าวข้ามมาช่วงที่เรียนจบแล้วก็ทำงาน ไรเงี้ยค่ะ ก็เริ่มรู้สึกว่า ตัวเองโตขึ้นแล้ว จะไปขับรถเร็วแล้วก็ไปเที่ยวแบบนั้นก็รู้สึกว่า คิดได้มากขึ้น ก็รู้สึกว่า อะ โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ทุกสิ่งอย่าง โอ้โฮ! เออ เฟี้ยวจริง ๆ ด้วย อืม ๆ โอเคค่ะ เข้าใจแล้ว อา อะฮะ อะฮะ ค่ะ อืม อะฮะ นี้สัก อายุสักประมาณเท่าไรคะเนี่ย? หลังจากที่เราเฟี้ยวมาช่วงอยู่มหาลัยนี่ ท เอ่อ พอจบออกมาแล้วก็เริ่มเฟี้ยวลงเนี่ยคืออายุสักประมาณเท่าไรคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็ทำงานมาพักหนึ่งเลยค่ะ ก็ประมาณแบบว่าถ้า ถ้าจบมะ ตอนนั้นจบมหาลัยประมาณอายุ ยี่สิบสอง ใช่ไหมคะ พอ 25 เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่า ตัวเองแบบเย็นลงแล้ว หมั่น แต่ก็อารมณ์ร้อนนะคะ ยังมีความอารมณ์ร้อน แต่ก็รู้สึกว่า เบากว่าช่วงมหาลัยเยอะ <chuckles>
อืม อะฮะ อะฮะ อืม ค่ะ ๆ เอเฮะ! ทำไมถึงคิดว่า ตัวเองเย็นลงคะ? มันแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรเหรอ? ถึงคิดว่า เออ! ตัวเองนี่แบบเริ่มเย็นลงแล้วนะ สมัยก่อนบวกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่บวกแล้ว อย่างงี้เหรอคะ? ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ อา ถ้า ถ้าช่วงนั้น ก็คือ ด้วยความที่ย้ายจาก อ่า ตอนเรียนมหาลัยจะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งอะค่ะ ย้ายเข้ามาในกรุงเทพ แล้วเราก็รู้สึกว่า เราจะไปบวกอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ได้ ก็จะเก็บ เหมือน เหมือนซ่อนความรู้สึกเก่งขึ้นนิดหนึ่ง แต่ถามว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็พูด ก็เปิดเหมือนกัน ถ้าสุด ๆ นะคะ จนแบบว่าสุด ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็เข้าใจว่า "เออ อายุ 25 น่ะ ฉันก็เข้าใจว่า ฉันทำงานแล้ว แล้วก็ฉันก็โตแล้ว" ด้วย ด้วยตอนนั้นนะคะ <chuckles> ค่ะ
อืม ๆ อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อา ค่ะ ๆ รู้สึกว่า ตัวเองโตแล้ว ใช่ไหมคะ? ช่วง 25 น่ะ อะฮะ อืม โอเค
ใช่ ก็เป็นแบบว่า เขาเรียกว่า เป็นวัยแบบ แบบว่าค่อนข้างมี มี เขาเรียกงาน มีงานมีการทำ แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น อะไรอย่างงี้ค่ะ
อืม อ๋อ โอเค เหมือนมีวุฒิภาวะมากขึ้น ใช่ไหมคะ? เหมือนมากกว่าตอนที่แบบเพิ่งจบใหม่ ๆ อะฮะ โอเคค่ะ อะฮะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ แต่ก็ยังมีความที่เลือดร้อน ใช้คำนี้แล้วกัน ก็ยังมีความเลือดร้อน แล้วก็ อ่า เที่ยวก็เที่ยวน้อยลง เพราะรู้สึกว่า โตขึ้นก็หน้าที่ความรับผิดชอบก็มากขึ้น ในขณะนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็สุด อ่า ถ้า ถ้าเทียบในรุ่นนะคะก็ยังสุดอยู่ <chuckles>
อืม อะฮะ ค่ะ อือฮึ อะฮะ อ๋อ ก็คือเทือบ เทียบในรุ่นเพื่อนอายุ 25 เท่า ๆ กันนี่คือเราก็ยังแบบ อ๋อ ยังสุดอยู่ อา โอเค เข้าใจ ยังได้อยู่ อะฮะ
ค่ะ ก็ยังได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนแบบว่า ค่ะ ก็ตามลำดับเลยค่ะ พอแบบว่าเริ่มสักอายุแบบ 26 อ่า 27-28 เนี่ย ก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่บ้าน แล้วก็ด้วยตำแหน่งการงานก็ อ่า ใช้ เขาเรียกว่า รับราช อ่า เขาเรียกรัฐวิสาหกิจอะค่ะ ก็ดูแบบภูมิฐานขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องลดความ ค่ะ
อือฮึ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม งั้นแสดงว่า แบบว่าการเติบโตของเรานี่นะคะ ไม่ใช่เพราะว่าเติบโตเพราะว่าอายุอย่างเดียว มันเป็นเพราะว่าแบบหน้าที่การงานแล้วก็สถานการณ์ด้วยหรือเปล่าคะ? ที่ทำให้เราเติบโตเนี่ย
ค่ะ ใช่